Oye, fíjate que, bueno, la verdad he estado batallando un poquito con unos temas, y me gustaría ver si me puedes dar a lo mejor un consejito, pues, para estar, bueno, para tratar de sobrellevar un poco mejor, eh, todo lo que me está pasando. Fíjate que, ultima bueno, es que yo tengo una una pareja, y últimamente se ha estado metiendo muchísimo su familia, de que en tanto en decisiones de ella, tanto en decisiones mías, de que como que nos quieren controlar de alguna forma y todo eso. Y últimamente se está viendo más seguido relacionado de que hay que casarnos, que no sé qué y ese tipo de cositas. Y digo yo de que, <chuckles> bueno, realmente hasta cierto punto dentro de mí, nomás quiero decirles de que: "Mm, ¿qué les importa?". <chuckles> Realmente realmente nosotros sabemos que es lo que estamos pasando, o sea, nosotros sabemos en qué momento, pues, sería la mejor opción y todo eso. Eh, ya lo he platicado yo con ella relacionado a eso, pues, de que sí, de que estaría bien formar una familia, de tener un futuro y todo eso. Pero lo que no me está gustando son mucho como que esos comentarios dando a entender de que, oye, ya estaría bien que hicieran esto, de que, oye, ¿cuándo van a hacer esto?, o de que, ey, se le está yendo el tiempo para los nietos, que no sé qué, y sé qué más. Y digo yo de que, mm, entonces, eh, bueno, más que nada quisiera saber a ver si me puedes dar a lo mejor, eh, tu opinión relacionado a esto y algún que otro consejito, me vendría superbién.
Ujú, claro. Ujú. Ujú. Ujú. <laughs> Sí. Ujú. Ujú. Ah. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Eh, antes me me gustaría hacerte unas preguntitas, nada más para saber un poquito más al respecto. Mm, eh, más o menos, ¿cuánto tiempo, eh, dices que lleva pasando esto?
Ajá. Eh, lleva aproximadamente unos, bueno, ya tiene ra e de desde más o más o menos un añito como que está en estas como que indirectas, pero ya que se está viendo muy seguido, realmente hace unos 5 mesecitos, yo creo, eh, que se está viendo así muy seguidito.
Mm, okey. Ya ya es tiempo de todas formas. Y esta conducta, em, ¿viene de solo de algunos familiares en específico o de toda su familia?
Eh, realmente sí viene de solamente como que algunas personas en específico, eh, primero que nada es su su papá. Su papá es como que el más que anda tirando así de las indirectas, que no sé qué. Y realmente yo siento que es como el señor está forjado ya al, pues, ahora sí que a la antigüita, ya tiene 70 años, ya sí estaría demasiado difícil como que tratar de cambiarle su punto de vista relacionado a eso, y se respeta totalmente. Pero pues simplemente ya estoy en un punto ahorita de, uy, que como de que ya no me está gustando, como que sus comentarios los estoy tomando incluso ya muy muy directos y todo eso, y sí sí se está viendo como que un problemilla más que nada.
Ujú. Oh. Ujú. Ujú. Sí, definitivamente suena suena como tal. Y tú, eh, ¿qué qué relación? ¿Co cómo describirías la relación que tienes, eh, con tu suegro en este caso? ¿Dirías que, eh, se tienen confianza? ¿Es como que solo lo tratas de lejecitos? ¿Tú crees que podrías tener una una plática, eh, de hombre a hombre con él y y que te sientas escuchado, vaya?
Mmm, pues, la verdad, yo siento que sí podría tener una plática con él, no siento que hubiera como que algún tipo de problema realmente, eh, pero hasta cierto punto ni siquiera se me había ocurrido porque, pues, tal cual, yo dije de que: "Na, no, no me importa lo que me estén diciendo, o sea, yo nosotros sabemos qué onda, qué es lo que está pasando". Y tal cual, estoy tratando de no tomarme personal las cosas. Y hasta cierto punto, simplemente son comentarios, lo tomo yo así, de que, ¿sabes qué? Simplemente son comentarios, eh, no afectan absolutamente nada, simplemente hay que ignorarlos y es como lo que más que nada lo estoy tratando de agarrar. Pero sí, últimamente sí ya me está más que nada se está sintiendo mucha presión relacionado sobre ese tipo de cosas.
Mm. Ujú. Claro. Y y llegados a este punto, ¿tú sigues sintiendo que estos comentarios, como comentas, eh, pues, eh, son de cierta forma malintencionados? Eh, o sea, obvio <giggles> que si quieren que que se casen no hay como mucha mala intención, ¿no? Pero me me refiero a que si consideras que son, ah, más del lado de bromitas o más así como ya siendo incisivos.
Mm, pues, hasta cierto punto siento que, o sea, creo que abarca las 2 partes, como que son una una broma, pero real. <laughs> Una broma como pero con intención, por decirlo de alguna forma. Porque sí sí sí hay veces de que, por ejemplo, el último que que no lo sentí como que muy muy, si así, muy directo por decirlo de alguna forma, fue cuando me dijo eso, de que me dicen de que: "Oye, fíjate que ella cocina muy bien, que no sé qué y sabe qué más, pero ¿sabes cómo se vería mejor?", me dice. Ya le dije yo: "¿Cómo?", no, "pues con un buen anillo en la mano", me dice que no sé qué, y sabe qué más. Y no me lo tomé como así no me lo tomé así de una forma así personal ni nada, al contrario, simplemente me reí, y le dije: "Sí, seguro se ve muy bonita". O sea, como que haciéndole el rollo porque si le di por ejemplo, si yo hubiera hecho un comentario relacionado a decir de que: "No, hombre, que no sé qué", íngasu, yo siento que ahí sí se hubiera hecho un problema, como dándome a entender de que: "¿Qué no te quieres casar con ella, o, algo así?". Y eso, ya hubiera desembocado a otras cosas.
Claro. Ujú. <laughs> Ay, no. Ujú. Sí, no, sí, en definitiva, ahí considero que lo manejaste bien. Em, pues, eh, te entiendo, te entiendo porque, pues es lo típico, ¿no? De cuando algo empieza con una broma, mm, está padre, eh, 1, 2, 3 veces, pero, pues ya cuando llevas 5 meses, eh c entiendo que entiendo que ya no sea, pues, eh, mm, gracioso ni placentero, ya incluso, se torne como molesto de de escuchar y soportar, ¿no? Am, en este caso, pues, s eh, quiero suponer, vaya, que el suegro e es la cabeza de de la familia junto con con la suegra. Em, pero, mm, te preguntaba lo que l te pregunté hace ratito, de si crees que tú podrías tener una plática de hombre a hombre, ¿no? Que que creo que él lo vería así, siendo de la generación, eh, de la que es. Am, e es muy importante. A final de cuentas, eh, tú mencionaste, mm, que que mantenías una línea de respeto. Eh, por ejemplo, con con lo que te dijeron de que se ve bien bonita cocinando, ¿sabes cómo se vería mejor con un anillo? Eh, tú mantienes como esa línea de respeto, em, y y, es, eh, muy adecuado, mm, considero. Ah, y también considero muy adecuado el hecho de que, eh, exista, o, hagas que exista esa línea de respeto también contigo. A final de cuentas, mm, bueno, es una frase que con la que, no sé, si estoy muy de acuerdo pero se menciona que que dicen que no te casas con, eh, la chica, sino que te casas con su familia, ¿no? Mm, y y en este caso, ah, pues, vas a a sa formar parte del de la familia, eh eh, ya lo has hecho, eh, quizá lo sigas haciendo. Este, y ec es muy importante justo, eh, marcar esa esa línea de respeto para que te sientas cómodo, ¿no? A final de cuentas, eh, lo que lo que se pretende, pues, con una familia que que es ajena es es siempre tener buenas vibras, ¿no? Las mejores intenciones. Y muy probablemente, eh, y como bien mencionas, vaya, eh, seguro no no sus comentarios no son mal intencionados. Mm, pero, pues, ya te comienzan a molestar. Entonces, definitivamente creo que no estaría de más el hecho de que un día te sentaras con tu suegro, y y le dijeras: "Oye, eh, pues, ¿podemos hablar un momento?". Eh, y y le externaras tu tu incomodidad tal como me la estás ex externando a mí. Em, obvio, pues, tú tú sabes cómo cómo tratarlo, eh, y con respeto. Y todo que, eh, que también se entienda, eh, lo que bien decías hace un momento, ¿no? Que que no es que no te quieras casar con ella, pero, pues, e el mundo es diferente, las circunstancias son otras. Ustedes piensan, eh, lo que piensan, y, mm, pues, el hecho de que hagan esta cierta clase de comentarios es como de que 1, 2, 3 veces está bien, pero, pues, ya 60 comienza a incomodar, ¿no? Am, con todo el respeto, mm, pero, pues, ¿tú cómo verías de de factible el el tener esta plat?
Ujú, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Fíjate que, no lo había considerado tal cual así, porque sentía que sí va a ser, tal vez, un problema más grande, pero creo que justo dijiste algo muy importante, de que realmente darle a entender de que no es que no me quiera casar con ella, simplemente que ahorita ya estos comentarios están incluso están excediendo, se están sintiendo de otra manera y todo eso. Y probablemente después de decirle todo eso, ella me diga el de que: "¿Sabes qué? Eh, tienes razón, o tal vez no me he estado no me he estado portando bien y así". Porque al final de cuentas sí sí ha demostrado varias veces, eh, que es una persona comprensible, em, hasta cierto punto, yo siento que realmente este p tipo de comentarios que hace sí solamente son así de broma, como de que, o sea, son de broma, pero si quieres no es broma, a veces me lo tomo así. Y y tampoco trato de tomármelo así personal, porque tampoco quiero tener como que una fricción realmente con ellos. Y fíjate que sí lo voy a tomar en cuenta, más que nada eso, como que sentarme tantito con él, eh, tratar de platicar las cosas más que nada, eh, para que no pase a mayores. Porque ya estoy sintiendo hasta ese punto como de que ella me dice de que: "Oye, ¿quieres venir en la casa?". Y digo de que, ay, como que ya no como que, ¿sí me sí me explico? Como que ya no se me está antojando de varias formas. Oye, pues de verdad que que, bueno, aprecio muchísimo tus tus consejitos. Fíjate que sí los voy a tratar de poner en práctica, eh, también voy a tratar de hablar con ella. A lo mejor ella también tiene algo que decirme. Incluso a lo mejor ella puede hablar con su con su papá relacionado a lo que está pasando, a lo y no estoy viendo como que esa solución de esa parte. Y pues nada, de verdad aprecio muchísimo que me hayas escuchado. Fíjate que no había tenido la oportunidad de platicar de esto con alguien, y después de hablar contigo, me siento mucho mejor. Siento incluso los hombros un poquito menos tensos y todo eso. Y, pues, nada, de verdad, espero que pases bonita tarde y que todo te vaya superbién.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. No, pues, qué bueno. La verdad me me alegra mucho escuchar eso. Qué qué bueno que pudiste externarlo con alguien. Y y, pues, sí, e el hecho de que, fíjate, no se me había ocurrido a mí tampoco que ella hablara, bueno, preguntarle a ella qué piensa, ¿no? Y quizá que ella hable también con con él. Estaría bien, no estaría, vaya, sería un plus, em, aun así sigo considerando que el hecho de que tú lo hagas, eh, siendo él un hombre de la antigua, eh, va a ser mucho mucho mejor para ti, por por cómo suele ver las cosas de, eh, pues, esas personas. Sí.
Sí, sí, sí. Ah, de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí que d pronto sabrás de mí si todo sale bien y si sale mal, <giggles> también. Sale.
Ujú. <giggles> Muy bien, hermano. Que estés bien. Linda noche. Ba bye.